And so, kami hindi parang bang tradisyonal kami. Hmm. Pati siguro dahil busy nga rin sa trabaho, 'di ba?
Mm.
So, kaya parang pero nararamdaman na namin sa isa't isa na, gusto talaga namin isa't isa kasi maya't maya talaga nami-miss namin yung isa't isa, pero, marunong rin kaming ano ba, yung ma ano sa boundaries, sa boundaries namin alam yun?
Mag-antay, ganun. Okey. <chuckles>
So, parang ang ano na rin, parang, 'wag tayo masyadong super attached ba yung parang, yung intimacy ba't parang kontrolin natin kasi
Oo.
alam mo yun? Nirerespeto ko rin siya, alam mo yun?
Mm.
Hanggang sa dumating na lang yung isang araw parang sinasabi niya na alam mo yun parang gusto na naming gawing official talaga na girlfriend, boyfriend kami so
Oo.
why not?
So, kayo na po? <chuckles>
Kami na kami na, oh, di ba? <chuckles> Oh, di ba? So thank you dun, so diba yun yon eh, yun yon so pero eto may tanong ako sa'yo.
Wow, congrats. <chuckles> At last. Hmm. Opo.
Ah, meron ka bang katangian sa partner mo na gustong-gusto mo? Ano ba ano ba sa tingin mo yung pinaka-importanteng katangian niya na parang, na-inlove ka talaga sa kanya? Hindi yung ano ah, hindi yung number 1, 2, 3 na sinabi mo kanina, ayoko nun. Pili ka ng iba, sige.
Yung Oo. Mm. Yung para sa'kin yung ano, yung pagiging maintindihin niya.
Yun, hmm, paano mo nasabi?
Kasi at 'tsaka ano, ah, siya kasi sobrang understanding ah, ano siya kasi, yung ano, yung kumbaga, may mga ano eh, medyo immature kasi ako bago naging kami, kumbaga, sa past relationship ko, hindi talaga ano, yun yung mga naging rason kung ba't naghihiwalay kami ng mga ex ko. Pero nung siya na kasi naging boyfriend ko or naging jowa ko, ano hindi na hindi siya ano, ah, 'baga, uh, kapag nag-aaway kami mas iniintindi niya ako kaysa sa sa ano 'yong sasapawan niya yung inis ko, ganon, kumbaga siya na 'yong nag-aadjust oo ganon.
Yun. Oo. Ayun. Oh. Oh. Ah, mapagpasensya, mapagpasensya, oo. Ang galing, galing yan tama yan, tama naman yun, mm, kasi, importante yun, yung parang, halimbawa sa mga relasyon normal lang normal lang naman yung nag-aaway di ba?
Mm. Mm. Mm.
So 'pag mataas na yung boses ng isa, dapat yung isa 'wag sabayan.
Mm.
Di ba? Makinig lang siya alam mo yun, so, saludo ako dun sa asawa mo.
Mm. Mm. <chuckles>
Kasi yung iba parang nananakit eh, di ba parang
Oo, 'tsaka yun never din siyang nananakit, never din siyang nanakit.
nanakit. Ayan. Gentleman, di ba?